Ah, oo. Meron naman, pero iisang gamot lang naman 'yong kumbaga nireseta nila sa'kin, sa awa ng Diyos. Kasi, hindi pa naman daw gano'n kalala 'yong ano ko, 'yong mental, ano ko, 'yong mental breakdown. Pero kung, nagpatuloy-tuloy daw 'yon kung siguro, hindi daw ako umalis ng work baka daw lumala nga daw talaga, kasi nga 'yon daw talaga 'yong pinakapuno't dulo, based do'n sa findings niya habang ini-interview niya ako. Then, ayun, ang binigay niya lang naman na med sa'kin 'yong pampakalma ng isip, eh, 'yong pag tipong ininom mo 'yong gamot na 'yon, ah, aantukin ka. Then, ang kinagandahan no'n 8 hours talaga 'yong tulog mo, mahaba, hindi ka talaga mai-interrupt, mm. Para ka talagang, alam mo 'yong ano, ah, tulog-mantika na tinatawag, gano'n.
Hmm. Oo. Mm. Oo, oo. Hmm. Kailanga. Mm, mm, hmm. Oo. Oo, oo. Oo. Oo, oo. Oo. Mm. Ah, gano'n 'yong epekto niya. Ah, okey. Mm, mm. Oo. Ah, eh, nabanggit mo din naman kanina na nagtrabaho ka sa isang, ah, BPO company. Talaga bang may epekto talaga sa mental health natin 'yong environment na pinagtatrabahuhan natin?
Gano'n siya. Mm. Ay totoo. Kasi alam mo, bukod sa magiging problema ko nagiging problema ko do'n sa ano ko, sa work ko sa BPO 'yong mga customer. Ay wala, hindi natin maiwasan minsan 'yong mga ka-workmate natin, eh, kasi meron akong mga ka-workmate do'n na, alam mo 'yon, 'yong parang mga masyadong feeling entitled. Gano'n, may mga gano'n akong klaseng ka-workmate tapos meron hindi ko lang din mawari minsan na, meron akong ka-workmate na naii may naiinggit sa'kin palihim. And I don't know why, bakit gano'n, kasi ako 'yong tipo na masipag sa trabaho, wala akong ginagawa kundi pag pumasok ako trabaho-trabaho, hindi ako masyado kasi nakikipag-socialize sa mga tao. Kasi, the more na nakikipag-socialize ako, feeling ko parang natatambakan ako ng workloads kasi nga nai-interrupt 'yong work ko, di ba? Parang ginagawa ko lang siya kapag tuwing break time ko, lunch, ganiyan. So, 'yan nabubuo na may nabubuong chismis regarding sa akin na hindi ako sociable, ganiyan. Oo 'yon, isa rin 'yon sa binitbit ko talagang bukod sa 'yong problem magiging problema ko lang 'yong customer o kaya, eh, 'yong TL ko, 'di ko rin inasahan na pati 'yong iba kong ka-workmate na hindi ko naman ginagawan ng masama, wala naman akong ginagawa. Pero, ewan ko, nagkakaroon ako ng issue na hindi ko maintindihan kung bakit kailangan akong magka-issue sa kanila, 'yon.
Mm. Mm. Oo. Oo. Hmm, okey, oo. Mm, mm. Mm. Ah, talaga? Naku, ano ba 'yan. Mm. Focus talaga. Mm. Oo, hmm. Oo, oo. Ay gano'n. Hmm. Mm, mm, mm. Mm. Ah, ba 'yan. Oo. Mhm. Eh, no'ng nando'n ka no'ng nagtatrabaho ka, no'ng hindi ka pa nagkokonsulta naman sa psychia psychiatrist. Paano mo hinahandle 'yong ano, 'yong sitwasyon mo na humaharap ka sa gano'ng ano cha hamon kumbaga sa mga katrabaho mo? Paano 'yong mental health mo no'n, paano mo siya napapanatiling kahit papaano, eh, okay pa rin naman?
Oo.

Oo, oo. Oy, talaga, oo nga makakapagpahinga ka talaga do'n. Pero dahil nga sabi mo nagpacheck-up ka na talaga, kumunsulta ka na talaga sa psychal psychiatrist. Bakit hindi mo inuna muna yung halimbawa kausapin mo yung pamilya mo or kaya yung mga kaibigan mo. Kasi halimbawa, yung mga mga ibang tao na hindi naman, ah or may takot sila or may nuance sila sa isip nila na, "Baka pag nagpakonsulta ako diyan isipin nila baliw ako" 'di ba. Eh, pero ikaw, bakit ano yung nagtulak sa'yo para sa lalapit na talaga ako sa psychologist hindi na sa mga kaibigan ko or sa kapamilya ko hihingi ng payo o tulong.
Mhm. Oo. Mm. Ah, oo. Ah ,okey, okey. Kumbaga na-try ko naman na humingi ng payo sa kanila. Pero yung payo nila parang okey lang, sapat lang, ganyan. Oo naman, may point naman din talaga. Pero alam mo yung parang may nagsabi rin sa'kin na isang friend ko talaga, 12 years na kasi kaming magkaibigan no'n and 'tsaka kasi naibahagi niya sa akin na nagkaroon din siya ng depression. Talagang ano oo, regarding naman sa family niya kasi nga may mga conflict yung family niya, kasi broken family sila. Then, sabi niya nakatulong daw sa kanya yung pag-seek nya ng professional help. Then why not daw na i-try ko. So ako nagka-idea ako na, "Oo nga 'no, try ko lang." Kasi wala naman daw masama, eh, kung i-ta-try ko kasi, um, kung hindi ko narin naman daw talaga kaya yung dinadala ko, mas mabuti pa na sa professional. Kasi kaya nga daw yan tinawag na professional, kasi sila yung nakakaalam kung paano ka talaga matutulungan. Kasi 'di ba may mga ano yan, eh, may mga medications yan eh, may mga meds yan na ibibigay sa'yo, gano'n.
Oo. Mm, mm, hmm. Oo. Ay, ang galing naman prize. Ah, talaga? Mm, mm. Mm, oo. Hmm, mm. Tama naman. Ah. Mm, mm. Oo. Oo. Mm. Tama. Mm, mm. Oo, oo, tama, oo. Umabot ka ba sa ganong punto, na kailangan ka nang mag-take ng gamot para lang ma-solusyunan yung, ah, nararanasan mo sa mental health mo?